Ma io in realtà, mhmm, mi sono laureato in Lettere, insomma non è poi un percorso ecco così così strano; è un percorso, in realtà, che ti dà anche un futuro, però ecco, il mio desiderio era, ehm, probabilmente fare altro. E, mhmm, in in ogni caso, ecco, uhm, a io credo che a 18 anni si è anche più volenterosi, no, a inseguire le proprie passioni e viene quasi automatico, se ci pensi. Cioè è difficile a 18 anni noi compiamo scelte così mature da da da ehm, da pensare, ecco, ad una sicurezza economica; a meno che ecco, non non si è estremamente, come dire, materialisti e si ragioni molto su su come dire, sullo stipendio, su no, effettivamente ora che ci penso, mhmm, c'erano dei miei compagni di classe che dicevo: “Beh, io farò questo perché si guadagna tanto.” È vero. Effettivamente forse ero io ero io immaturo. <chuckles>
Mh. Okay. Certo. Okay. Sì. Beh, diciamo che è un ragionamento che non è poi così sbagliato, soprattutto, magari, da parte di ragazzi che, ehm, al contrario tuo, non hanno possibilità di scegliere o non sono supportati da parte dei loro genitori. Ma, mhmm
Sì. Eh, io ero supportato, nella scelta, poi in realtà son partito, mhmm, ma senza senza un soldo, quindi comunque, mhmm, sono andato a studiare fuori, lavorando, insomma, quindi poi, alla fine ehm, supportato nella scelta nel senso che, mhmm <chuckles> però, poi in realtà non tanto supportato nel resto, e quindi <chuckles> ehm
Sì. <chuckles> Okay. Okay. <chuckles> Okay, diciamo che hai fatto il fuorisede, uhm, man automantenendoti, insomma.
Sì, non è stato non è stato facile, però, mhmm, come ti dicevo prima, credo che a quell'età, ecco, le passioni si seguano con molta più semplicità. Effettivamente tu a quell'età fai ciò che ti piace, è più semplice che ehm, che ragioni in questo modo. Secondo me, ecco, mhmm, dopo varie esperienze
Okay.